آآ، عايزك تحكي لي يا أحمد، عن إيه أهم حاجة أو أكتر عادة أنت شايفة إن هي ممكن تكون غيرّت حياتك أو غيرّت في شكل حياتك الفترة الأخيرة؟
الرياضة، عندك أوّل حاجة الرياضة الgym مثلًا، ده حسّن طبعًا شكل جسمي، وحسّن صحتي كتير لإن أنا كنت شخص رفيع، رفيع جدًا فعشان كده اتجهت أوّل حاجة للgym مع شويّة diet مع شويّة تضبيط أكل آآ بقيت في shape كويّس يعني.
إمم. إمم، أنت أصلًا إيه اللي خلاك بدأت تلعب رياضة أصلًا؟ إيه اللي خلاك فكرت في ال في التمرين وكده وأنت تخش في ال في المجال ده؟
شكل جسمي، شكل جسمي كان ضعيف أوي، وكانت صحتي على قدي كده يعني زي ما بنقول بالمصري كانت صحتك على قدك، عشان كده عشان كده اهتميت أوي بالgym.
إمم. إمم، كنت كنت حاسس إن أنت محتاج تلعب رياضة، و وتقوي عضلاتك علشان أنت حاسس إن شكلك مش أحسن حاجة يعني.
تمام، مضبوط، ومع الرياضة دي برضه أهم حاجة ال الوجبات تكون مضبوطة.
إمم.
إمم، دي كانت عادة كويّسة يعني مستمر عليها بقى لي 3 سنين.
يعني أنت كنت بت بتهتم إن أنت تلعب رياضة، كنت بت إيه إيه الرياضات اللي بدأت تلعبها طيّب؟
عندك أول حاجة ال الgym. عشان زي ما ذكرت في الأوّل إن صحتي كانت قد كانت أي كلام يعني و
إمم. كنت بتروح تلعب gym يعني تشيل حديد وكده؟
آه تمام، معاك شويّة كارديو بقى طبعًا عشان في ناس بت بتقول لك
تلعب كارديو وجري عشان تقوي قلبك.
آه، في ناس بتقول إن الكارديو ده مش مهم غير لمّا يكون الشخص يكون تقيل سمين شويّة يعني ولكن ال الحاجات دي غلط.
إمم. لأ طبعًا الكارديو بيقوي عضلات القلب، بيخلّيك تحرق الدهون بشكل أسرع. فاهم؟ حتّى لو أنت ش شخص رفيع هيقلل لك نسبة الدهون، وهيزود لك القوّة بتاع العضلة، وهيزود لك كفاءة عضلة القلب برضه.
طبعًا. إمم، هو أنا خلّينا برضه نذكر كده أنا بدأت من إمتى مثلًا آآ، بدأت مثلًا من من 3 سنين والّا حاجة آآ، الظروف أو اللحظة اللي خلتك تبدأ فيها أنا قُلت إن أنا كان جسمي ضعيف عشان كده بدأت أتمرّن gym.
إمم. آه. إمم. امم.
تمام. وبيقول لك هات برضه شويّة أمثلة على العادات الصغيّرة، يعني مثلًا ممكن الواحد يمشي كل شويّة 10 دقايق مثلًا في اليوم يمشي 10 دقايق في صباح اليوم مثلًا ككارديو لو أنت مش هتلعب كارديو زي ما أنا ذكرت في الأوّل.
أيوه. طَب أنت هل حسّيت إن هي غيّرت من حياتك، والّا أنت أو هل غيّرت من حياتك بشكل سريع والّا طوّلِت؟
لا طبعًا كل حاجة لازمًا تاخد وقتها، يعني هتبدأ تغيّر في حياتك من بعد 6 شهور هتبدأ ت تلاحظ بقى كويّس عن ال الgym بقى وأهميته، وهيبدأ يبان عليك بعد 6 شهور من الالتزام والإصرار.
امم. امم. آه، هو على حسب الشخص برضه، على حسب الشخص برضه، وعلى حسب چينات الشخص، امم، طَب هل رياضة الgym بس أو رفع الأثقال هي الحاجة الوحيدة اللي أنت مارستها، والّا كان في حاجات تانية؟
وعلى حسب الشخص فعلًا. فعلًا. آه، كان فيه حاجات تانية آه، كان في رياضات تانية مثلًا زي السباحة و ورياضة التنس مثلًا، التنس اللي هي البينج بونج دي.
امم. آه. بتحب بتحب تسبح بتعرف تسبح؟
دول برضه. ور آه باتمرّن سباحة بقى لي سَنتين.
آه وال آآ آآ إيه ال إيه ال حسيته باختلاف أو غيّر فيك؟
دي من هواياتي. هناخدها مثلًا واحدة واحدة يا، آآ طبعًا ال الإنسان بييجي طبعًا في الصيف بيبقى عايز يروح يصيّف في بحر والاّ في كده، الواحد بقى بقى بينزل الميّة عادي بقى براحته ما عادش حد خايف عليه وبيعوم بقى طبعًا، بس طبعًا البحر ما لوش كبير يعني ما تروحش ترمي نفسك في وسط في نص البحر وتقول أنا باعوم، لأ بس أنت يعني في ال في الحاجات اللي هي العادية بتاعة البني آدمين العادية أنت منظرك حلو قدامهم، وطبعًا الفورمة بقى اللي أنت عملت الGym كويس.
امم. آه. امم. امم. امم. أنت عارف شكل جسمك ومش عايز في نفس الوقت إن أنت تنزل الميّة وتكون خايف على نفسك. فبدأت تتمرن يعني وكده بحيث إن أنت لو نزلت الميّة ما ت الميّة ما تسحبكش أو أو تغرق أو حاجة زي كده.
أكيد أكيد طبعً ما طبعًا اومال إيه وذكرت لك ذكرت لك برضه شكل ال ساعة لمّا بتروح بقى طبعًا على المصيف بتبقى محتاج إن شكل يكون جسمك شكله كويس ف الGym هنا فادني.
ده بالنس امم. آه. إمم، إن هو بيقسم لك شكل جسمك وبيخليه شكله رياضي يعني وكده، فتقدر إن أنت تتصور براحتك تمشي براحتك.
طبعًا وبيديك شوية ثقة في النفس برضه.
تعمل شكل الماس إمم. بتديك ثقة في النفس، مضبوط.
والسباحة بقى لمّا تنزل بقى المَيّه، بقى تبدأ تتعامل بقى تبدأ تعوم يبقى منظرك حلو كده قدّام الناس، تستمتع بقى باجواء البحر.
إيه تاني؟ إمم، ما تبقاش حتّى عايز تلبس ما تلبسش life jacket علشان حتّى ما يكونش خانقك وكده وتبقى واخد راحتك في المَيّة.
آه، بيخلّي بقى منظرك كويّسة بقى قدّام الناس، تبقى بتعوم وبتاع مش محتاج بقى حد يقعد يوجهك يمين وشمال، كده يعني، فدي برضه حاجات السباحة
إمم.
آآ، غيرّت فيها حياتي.
دي دي الحاجات التانية يعني زي جانب الgym اللي هي والّا لأ، والّا ده كلّه تابع الرياضة أصلًا، هو ده كلّه تابع للرياضة، إمم.
ده كله تبع ال تبع الرياضة آه. بيقول لك بقى في عادات تانية جربتها طبعًا لها تأثير؟ آه، خلّينا بقى نذكر الحتّة دي آآ، الواحد كان عايز يتعلم كورس إنجليزي، فلمّا تبدأ ت تاخدها بقى عادة في يومك لو كل يوم مثلًا نص ساعة، ي تبدأ
طب إمم. إمم. آه. ليه عايز تتعلم English؟
طبعًا لإن هي اللغة ال أكتر أكتر حاجة مطلوبة في العالم دلوقتي الإنجليزي.
أكتر لغة بيتم التحدث بيها على مستوى العالم. هي اللغة الإنجليزية يعني الناس كلها بتتكلمها فأنت عايز إيه
آه.
تبقى ليك لغة تانية.
تمام وهي يعني أكتر ما أنا باقول لك هي لمّا عملوا استطلاع على LinkedIn آآ إ إيه أكتر حاجة مطلوبة في العالم كوظايف كأي حاجة في في العالم لغاية دلوقتي في ألفين مثلًا خمسة وعشرين أو كده هي ال الإنجليزي مهارة اللغة الإنجليزية.
امم. إن أنت يكون معاك لغة تانية يعني، لغة تانية زي اللغة الإنجليزية طيّب <tsk> أنا باعرف أتكلّم English خد بالك يعني أنا <tsk> أنا ممكن أقول لك تجربتي في تعلم الإنجليزي.
آه. آه. آه. طَب ما تفيدني كده عشان أنا بادوّر على حاجات معينّة كده أتعلم فيها الإنجليزي، لإن أنا داخل اليومين دول في مجال الtech فمحتاج إنجليزي طبعًا زي ما أنت عار
تمام. أنا إيه أنا هاقول لك. امم. بُص ال الأوّل أنت كنت بتبقى طالع من من الثانوية بالEnglish بتاع المدارس اللي أنت اتعلمته مضبوط والّا لأ؟
تمام.
مضبوط بس بس بيبقى ناقصك بقى الإيه الأك الaccent والإيه؟ طريقة النُطق الصحيحة تمام؟ وت وت وإن إن أنت إزاي تجمّع الجُمل أو تعرَف تتكلّم بشكل إيه ط آآ طليق.
تمام.
آآ، اللي أنا عملته إيه بقى كان في course إنجليزي، لحد إسمه إبراهيم عادل اسمه The American English تعرفه؟
تمام آه.
سِمعت عنه؟
آه سِمعت عنه.
أنا بدأت بقى معاه من الصفر، من من الصفر، ب مشِيت واحدة واحدة بدأ يعلّمني إيه إزاي أنطق صح، إزاي أجمّع جُمل صح فاهم؟ آآ، إيه الحروف نُطقها إزاي وكده، لغاية ما وِصلت لمستوى عالي معاه.
آه طَب وهي الحاجات دي ما تس
بس واحدة واحدة إمم.
مطلوب برنامج أو حاجة زَي كده؟ لإن تقريبًا سِمعت إن في عملوا
آه هو بتسجّل على برنامج وبتمشِي واحدة واحدة كُلّ يوم ممكن تاخد لك فيديوهين أو كده. وبيخلّيك تمشِي معاه واحدة واحدة بحيث إن هو ما يضغطش عليك في المذاكرة وكده.
آه تمام.
امم.
طَب تنصحني برضه بمهارة الاستماع؟
أيوه طبعًا ما هو ال الاستماع من ضمن الكورسات اللي موجودة في الcourse ده كُلّه، في مهارة إستماع، مهارة التحدث، مهارة الكتابة، دول كُلّهم موجودين في الcourse ده.
امم تمام.
<chuckles> أنا بقى ممكن أقول لك عن الحاجات اللي غيّرت ح حياتي أو الحاجة اللي غيّرت حياتي في الفترة الأخيرة دي. أنا شخص ما كنتش منظَّم خالص. في موضوع الوقت ده.
آه. تما
ف في الفترة الأخيرة بدأت أنظَّم وقتي وبدأت أنظَّم نومي، بدأت أحسّ إن اليوم طويل مش مش زي ما أنا كنت عايشه فاهم؟
آه تمام لمّا تبدأ تصحى بدري بقى وتنظَّم وقتك و
آه أبدأ أصحى بدري، أصلّي الفجر بتاعي آآ أرُوح كُليّتي تمام أخلّص بدري، آجي أشوف الحاجات اللي باذاكرها لكن أنا الأول كنت باجي كنت بانام متأخر <tsk> أصحى متأخر ما بالحقش ما بالحقش كام محاضرة في الكُلّية تمام.
تمام وعايزين برضه نذكر نقطة إن التكنولوجيا ممكن تأثر على الواحد آآ فتبقى عادة سيئة في يومك لو أنت استخدمتها غلط، لأن الناس بتستخدم التكنولوجيا بشكل مُفرط في يومها وبتضيّع وقت وزي ما أنت قُلت كده أنت كنت محتاج ت تنظم وقتك شوية فالتكنولوجيا أكيد بت من أحد الأسباب.
آه. آه. ما مش فك المشكلة بقى إن أنا كنت إيه، اللي كان بيضيع لي وقتي إن أنا كنت باقعد على التليفون كتير تمام؟ أنا كنت بامسك التليفون قبل ما أنام ممكن أقعد لي عليه ساعتين بتاع أهُم ساعتين ضاعوا في الهوا. أنت واخد بالك. برضه في نص اليوم لو مسكته قعدت أتصفح كده الوقت يطير مني. <tsk> فبدأت الفترة الأخيرة أقلل استخدامه بقيت أوفّر وقت.
امم. تما آه.
ص صح والَّا إيه بدأت أستغل الوقت ده بحاجة تانية.
مضبوط. تمام يعني أنت مثلًا لو جيت ت تلخص لي آآ عادة صغيرة مثلًا بتاعة الإنجليزي دي اللي إحنا ذكرناها على آآ لو جيت تلخصها لي، أنت قُلت لي أول حاجة آآ القناة اللي أنت ذكرتها لي دي مثلًا أسمع من عليها. و
إمم. قناة قناة تسجل عليها الأول، وبعد كده تمشي يوم واحدة بواحدة تنظم وقتك فيها، تمشي واحدة بواحدة آآ تسمع course تعل course الاستماع، أو course التحدث، أو course ال التخاطب وكده، تمشي واحدة مع واحدة معاه كل يوم فيديوهين لغاية ما إيه
مش
فتلاقي نفسك بتتطوّر وقت مع الوقت.
تمام. آآ لو جينا برضه نذكر عادة صغيرة أنا عملتها قبل مثلًا قبل النوم كل يومين مثلًا قبل النوم باكتب
إمم. إمم.
عشان أتعود على مهارة الكتابة، باكتب مثلًا 3 4 صفحات كده، ألخّص مثلًا فيهم، صفحة ألخص فيها يومي، صفحة آآ أشوف مثلًا أط مطلوب مني إيه تاني يوم، عشان يبقى ال يومي كده منظم. والصفحة التالتة مثلًا آآ شوية كلمات إنجليزي، شوية جُمل، شوية قواعد، آآ حاجات من دي يعني، عشان الواحد يبدأ ينظم يومه، وبحيث برضه أنا أما يعدي كذا، لما يعدي مدة معينة، يبقى بقى عنده مهارة الإنجليزي.
إمم. إمم. أيوه. بالضبط آه. في بقى مهارة تانية، بدأت برضه عليها من فترة كبيرة، إن هي م مهارة القراءة أو عادة القراءة تمام؟
تمام.
هل أنت جربت تقرأ قبل كده؟
يعني مؤخرًا مش من زمان أوي بس ممكن مثلًا نقول لك من قيمة 28 أو 29 يوم.
إمم حسيت بإيه؟
أنا زي ما قلت لك آآ
هل حبيت الموضوع والَّا؟
حوار القراءة بالإنجليزي يعني ليه زي ما قُلت لك إن أنا عايز
بالإنجليزي عشان تطوّر الإنجليزي بتاعك يعني.
عشان أطوّر اللغة بتاعتي آه أنا كنت بادرس
أنا بدأت أقرأ بقى لي فترة. من فترة زي ما قُلت لك بالإنجلش برضه وبرضه بالعربي. تمام؟
إمم.
آآ للقراءة زي ما باقول لك <tsk> بتدخّل لك معلومات ماحدش بيقول لك عنها، بتعلمك حاجات كتيرة ما حدش بيكلمك عن بيكلمك عنها بتعلمك برضه بتعلمك حاجات كتيرة على حسب الشخص اللي بتقرأ له. أنت معايا في الموضوع ده؟
معاك آه طبعًا، بُص لو جيت ألخص لك آآ القراءة بالنسبة لي في في يومي يعني من آخر شهر مثلًا آخر شهر بيبقى في مثلًا وِرد قرآني في يومي، طبعًا بالعربي طبعًا ما فيش أحسن من القرآن باللغة العربية.
إمم. آه. امم.
وعندك شوية آآ يعني في الأدب مثلًا الشِعر الكلام من ده برضه الواحد بيحب يقرأ كلام يحب يقرأ كده اللغة العربية.
أنا باحب أقرأ بصراحة آآ قصص وروايات باخل باحس إن الرواية غير لما تسمع فيلم مثلًا. لأ أنت لما بتقرأ رواية الكاتب بيخليك تعيش جوّه. جوّه ال الح جوّه الحكاية نفْسها، وجوّه وجوّه الأحداث نفْسها بيك بي بيفسّر لك التفاصيل، يخلّيك تحس بتفاصيل، فاهم؟
الأحداث يعني. تمام.
مش زي الفيلم، بيخلّيك أنت ترسم إيه، القِصّة والحكاية في دماغك بسيناريو ما حدّش يعرَفه غيرك.
تمام.
فده للي بيخ بيخ حبّبني في قراءة القِصَص والروايات. وبرضه لأن هي بتعلّمنا حاجات كتيرة يعني.
مضبوط. طيب، لو جيت بقى أنا ألخّص لك حوار القراءة في الإنجليزي
أنت إيه الحاجات اللي بتحبّها، يعني إيه إيه المواضيع اللي تحب تقرأ لها مثلًا.
ما أنا كنت لسه باقول لك أهو، أنا الموضوع بالعربي كده أنا ذكَرته لك، اللي هو أدب، شِعر، قرآن.
إمم. إمم.
ولكن بقى عندك في ال في الإنجليزي، طبعًا أنا مُهتم بمجال ال الأمن السيبراني أو cyber security.
إمم.
تمام، فبيبقى في شوية كُتُب كده ليها علاقة بالمجال بالإنجليزي، باحب أنا أقرأهم عشان آآ، بحيث إن أنا أطوّر لغتي الإنجليزية مثلًا زي عندك
أيوه.
خلّينا نذكُر مثلًا آآ إسم موقِع مثلًا، اللي هو ال OWASP.
أيوه.
ده متخصص في OWASP.
موقع إيه؟ إمم متخصص في إيه دا؟
ده متخصص في في الثغرات يعني إزاي تحمي نفسك منها وكلّ الكلام ده فالواحد بقي
إزاي تحمي نفسك من ال من الاختراق يعني؟
آه آه. دي بم
أنت اتعلمت من عليه حاجة؟
طبعًا أنا يعني بابدأ أنا ب باقرأ كل شوية أنا عارف الثغرات وكل حاجة بس ب يعني إيه عايز أقرأ برضه من لأن هو ده ال الموقع الرئيسي لل للثغرات وكده يعني موقع كبير. فأنت بقى بتاخد المعلومة شاملة بقي.
إمم. ولو رجعنا برضه لل للحتّة اللي هي بتاع تنظيم الوقت بالنسبة لي اللي هي العادة اللي غيّرِت لي حياتي الفترة اللي فاتت، إن أنا بدأت المواعيد بتاعتي كلها تبقى مضبوطة أولًا كنت باروح متأخر على مواعيد معينة، زيّ مثلًا كشف الطبيب أو م أو كلية أو درس مثلًا.
تمام.
أو عندي كورس معين أنا باروح عليه متأخر لأ أنا بدأت مع تنظيم الوقت، بدأت ألتزم بالمواعيد بتاعتي وأروح ب في الوقت الإيه، صح والوقت المحدد هل العادة دي برضه عندك والّا
آه. آه. آه، الحقيقة آه أنا ذكرت لك قبل كده إن أنا مضبّط وقتي من من زمن يعني بقى لي مثلًا سنتين والّا حاجة.
إمم.
تمام إحنا كده دلوقت تقريبًا
وحسيت بفرق بعد كده يعني.
آه طبعًا أمال إيه. بُص عشان الوقت قرب ينتهي انا ذكرت لك العادات اللي أنا عملتها بالعربي وبالإنجليزي اتشرفت بيك يا أخويا.
امم. تمام. آه.